Tu sais, en ce moment, on entend souvent parler de gaspillage alimentaire, de la façon dont on doit gérer ses déchets et, du coup, je voulais savoir, comment toi tu t'y prends pour ne pas trop gaspiller, justement?
Bon, écoute, je suis pas la reine de l'anti-Gaspi, mais j'essaye quand même de mettre des petites choses en place, tu vois? Au quotidien. Bon, après, il y a une particularité, c'est que je cuisine à 90 % maison. J ça, déjà, je trouve que c'est pas mal, tu vois? N heu, ça évite, heu, quand même pas mal de de de <clicks tongue> tu sais? De gaspillage, parce que, du coup, je vais quand même cuisiner des produits bruts, des fruits, des légumes, heu, directement, je j'achète pas trop, tu vois? Des trucs, heu, déjà préparés et, tu sais, hem, j'ai remarqué que, depuis que je consomme de cette façon, beh, je jette beaucoup moins.
Ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh. D'accord, mais quand tu parles d'acheter tes produits bruts, c'est-à-dire que tu as une certaine routine, tu te rends, par exemple, peut-être, au marché assez souvent? Comment ça se passe quand tu fais tes courses, par exemple?
Ah, <coughs> ouais, bah, heu, il y a fut un temps où j'allais au marché, bah, tu sais? Maintenant, j'ai déménagé, donc, je connais pas trop ici, donc, je vais pas au marché, donc, en général, je fais mes courses, heu, de temps en temps, quand les poches sont pleines à Grand Frais mais je t'avoue que c'est rare, <laughs> sinon j'achète à Leclerc, hein, et, heu, hem, pour éviter le gaspillage, au niveau des fruits et légumes, déjà, il y en a pas mal que j'achète surgelés, heu, ça permet avant c'est une bonne alternative. A en fait, avant j'achetais de la conserve et sauf que j'avais vu qu'on perd pas mal de nutriments en conserve alors que le surgelé c'était quand même meilleur.
Ouais. <chuckles> OK. D'accord, ouais, c'est vrai. Oui, bah, il y a pas trop de différence, hein.
Et, beh, je sais pas, j'avais vu en tout cas, je je préfère comme ça, tu vois? J'ai acheté par contre, j'achète pas tout. Par exemple, les courgettes, je les achète pas, heu, congelées, parce que je trouve elles perdent trop d'eau en cuisson.
Oui, c'est différent, c'est vrai. Mais pour le coup, heu, est-ce que tu as des listes, heu, ou tu fais vraiment tes courses, heu, comme ça, heu, selon ce qui te ce que tu trouves, ce qui te tente, heu? Même en termes de quantité, il y a des des choses que tu fais spécifiquement?
Ouais, alors déjà, heu, mea culpa. Je mange pas forcément de saison. C'est-à-dire que moi, je peux acheter des tomates en décembre, voilà, mea culpa. Mais, <laughs> parce que parce que je peux pas faire une salade, heu, sans tomate, t'as compris quoi? <chuckles> À part ça, heu, oui, en général, je vais acheter 2 courgettes dans le mois, 1 kilo de carottes, heu. Les aubergines, mais par contre, en saison, parce que j'aime beaucoup ça et j'aime bien qu'elles soient bien bonnes quand je les mange. Après, heu, les concombres, 1 ou 2 dans le mois, mais là aussi, les concombres, c'est délicat parce que, heu, moi je fais mes courses au mois, tu vois? Je les fais pas à la semaine et l ça s'abîme hyper vite.
<chuckles> <chuckles> Oui. Je vois, oui. Je comprends, ouais. Oui. C'est ça. Mais justement, tu sais, quand, heu parce qu'après ça dépend aussi de la façon dont le fruit a été, heu enfin, le fruit ou le légume, a été cueilli. Et t'en as certains qui, heu, vont beaucoup plus, heu mûrir plus vite, quoi. Comment ça se passe quand, par exemple, t'as fait tes courses et que tu vois qu'il y a un un fruit ou un légume qui est en train de pourrir? Tu vas pouvoir recycler? Ou tu vas, heu, congeler, par exemple?
Mmh mh. Ouais. Et, beh, et tiens c'est super pertinent ce que tu me dis là parce que j'ai fait, heu, un Too Good To Go, là, il y a pas longtemps et j'ai récupéré plein de fruits et légumes. Et j'étais très déçue parce qu'ils étaient, en fait, un peu abîmés, en fin de vie. Et, heu, du coup, bah, ce que j'ai fait parce que du coup je je voulais pas gaspiller, heu, j'ai en fait déjà les poivrons, je les ai mis au four, tu vois? Je les ai fait griller au four et ensuite je les épluche. Je les ai coupés en morceaux et j'en ai fait des plats. Comme ça, sinon, tu sais, je les mets dans un sachet, je les fous au congèle. Et tous les fruits et légumes, heu, tous les fruits pardon, je les ai tous nettoyés, pelés, coupés en morceaux et je les ai mis dans des sacs congélation, que j'ai mis au congélateur, pour pouvoir faire des smoothies.
Ouais. Mmh mh. Oui. Ah ouais. Super organisation, ça. Ben ouais, c'est une bonne façon justement de ne pas les les gaspiller. Beh, du coup, tu veux me parlais, de Too Good To Go. Moi c'est c'est c'est pas une application que je connais. Est-ce que tu peux m'en dire plus, m'expliquer comment ça fonctionne et comment, justement, ça te permet, heu, bah, de ne pas gaspiller, quoi?
Exactement. Mais Too Good To Go, c'est la vie. <laughs> En fait, c'est super parce que, heu, tu as une app, heu, du coup, qui est super intuitive. Tu te connectes dessus et tu vas pour, heu, tu regardes en fait ça te met tout ce qu'il y a autour de toi. Et ce qui est cool, c'est que tu as des restaurants, tu as des boulangeries, tu as des hôtels qui, par exemple, vont te proposer des trucs du petit déj, heu, tu as des boucheries tu as même des boucheries. Et ça te permet, par exemple, heu, do de payer entre 3,99 et 4,99 selon la taille du panier, de quelque chose que tu vas aller récupérer, heu, le jour J. Et, heu, moi j'en fais assez souvent, que ce soit par plaisir quand je sais que je vais avoir des copines et heu, voilà, on n'a pas trop le budget, beh je vais faire un en boulangerie où je vais récupérer des tartes, des viennoiseries. Les viennoiseries après je les mets au congélateur et je suis contente le matin, tu vois, de pouvoir les sortir, de le mettre au four et d'avoir, heu, ma petite choco. Ouais, c'est ça. C'est hyp c'est un gain de temps de fou. Les tartes, tu les manges rapidement. Bah là, tu as vu, j'ai eu des fruits et légumes. Bah, je les coupe et puis je les range et heu, parfois, comme tu fais. Je sais pas si tu as déjà pu voir, au niveau des réseaux sociaux, il y a pas mal de vidéos où il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent cette application pour faire des courses.
Mouais. Ah il y a de tout. Oui. Oui. Tu Tu les réchauffes. Mmh. <chuckles> Mmh mh. Ouais, j'en ai entendu parler, effectivement, mais donc, ça concerne tout type de, hem, marchand de proximité, quoi?
Exactement, c'est très divers souvent. En fait, il suffit de voir juste la ville où tu es, tu vois? Après, il y en a une autre qui s'appelle Phoenix. Elle est intéressante, mais elle est plus chère, Phoenix et heu, par exemple, les paniers, c'est 9,99, heu, après, bon, c'est un petit peu dérisoire, mais tu te dis, des fois les Too Good To Go, ça arrive d'être déçu, avec ce qu'on a dedans. Alors je me dis si
Ah oui? D'accord. Ouais, parce que tu découvres finalement.
Ouais, c'est comme si tu faisais un unboxing là comme ça, là. <chuckles> Tu découvres, tu arrives à la maison, tout pressée. Écoute, soit tu es super contente, parce que tu as des trucs de ouf, soit tu es dégoutée parce que, heu, en fait, c'est des trucs que tu aurais pas forcé là aussi, c'est à double tranchant, par exemple, tu es un étudiant, tu tu fais, heu, un Too Good To Go et puis tu vois que des trucs que tu manges pas, beh, finalement, c
<chuckles> Mais comment ça se passe quand c'est comme ça?
beh, en fait, tu peux mettre, hem, que tu as des trucs alimentaires spécifiques, mais en vrai tu as pas tant de choix que ça, donc il faut vraiment bien choisir. Par exemple, je mange halal, je vais pas faire de Too Good To Go en grande distribution, parce que je il y a des potentielles chances que je tombe sur de la viande qui ne le soit pas, heu, donc je vais le pas je vais pas le faire, tu vois?
Mouais. Oui. Ouais, ouais, je vois un petit peu. En tout cas tu peux, heu, mettre un petit peu quelles sont tes préférences, mais pour autant, heu, on n'est pas sûr que ça soit respecté et heu et que tu tombes sur des choses qui te plaisent à 100 % quoi.
Mmh. Ouais mais sinon c'est une très, très bonne alternative. Surtout pour les étudiants qui ont pas trop de moyens. De payer, heu, entre 3 et 5 euros et d'avoir, heu, beh, des petites courses pour, heu, 2-3 jours au moins, tu vois?
Oui oui, bien sûr. Et du coup quand tu as, heu, par exemple, des, heu, aliments chez toi dans ton frigo qui approchent, heu, bah, la date, voilà de de de péremption approche, j'ai bien compris que tu mettais certaines choses au congélateur, mais quand, par exemple, c'est pas possible parce que, admettons, je sais pas, heu, tu as du fromage ou une Burrata, qu'est-ce que tu fais?
Alors, heu, déjà, Burrata hypersensible, ça se mange rapidement. Moi j'en mange pas, Burrata, mais mon mari il en mange. J'achète que pour lui, je la fais, une fois que je l'ai acheté elle passe sous les 2 jours maximum, là on est sur des aliments sensibles. Par contre, si on prend les exemples des yaourts, bah, les yaourts, je ne regarde pas la date de péremption, à part pour les yaourts vraiment frais, comme par exemple les yaourts nature. Mais tout ce qui va être yaourts, tu sais, à base de chocolat, de de de de toutes et diverses variées genre les Danettes, des trucs comme ça, je regarde pas la date de péremption. Hem, parce que, il faut savoir qu'en France, les produits qu'on consomme, ils ont une date de péremption, mais ceux qui sont sortis de la même usine, le même jour, sur la même production, qu'ils vendent dans les DOM-TOM, ont 4 semaines de plus au niveau de la conso. Exactement. Ce qui fait que, heu, on est un peu sur du marketing, heu, pour nous faire consommer plus vite, pour pouvoir acheter plus vite. Et qui plus est, on est sur une date, heu, limite, conseillée, tu vois, c'est pas obligatoire. C'est comme pour les pâtes et le riz. Donc finalement, je le fais au feeling: j'ouvre, je sens, heu, ça passe, heu, enfin il y a pas y a pas d'odeur bizarre. En général, franchement, je mange normal. Je peux même aller jusqu'à 2 mois après. Normal.
<laughs> D'accord. Ouais. Oui. D'accord. Ah, supplémentaire. D'accord. C'est vrai. Ouais, tu n'as pas de de, voilà, de d'impératifs par rapport aux dates. Si tu dois consommer avec des dates dépassées, tu le fais, heu, ah, en regardant bien évidemment, mais sans te poser plus de questions, quoi. Est-ce que d'un d'un point de vue, <laughs> d'un point de vue de l'organisation de tes repas, du coup ça se passe comment? Parce que quand tu prends du good to go c'est vraiment, heu, au petit bonheur la chance. Tu vas faire tes repas en fonction de ce que tu as. Mais si on sort de ce cadre là, comment tu t'organises pour faire tes courses par exemple? Tu as des listes? Heu, tu fais comment?
Oui, bien sûr, je fais pas ça avec du saumon. <chuckles> Eh beh, figure-toi que je fais à 80 % les mêmes courses tous les mois. Moi, je fais principalement, heu, des drives. Et puis, en fait, bon, il y a une particularité, c'est que dans mon foyer, on mange enfin, mon mari mange qu'1 fois par jour. <clears throat> Moi, le midi, tu vois, je je mange ce qu'il y a, tu vois. Je me fais des œufs, je me fais une soupe, des pâtes enfin je m'en fous. Et le soir, du coup, lui, vu qu'il fait qu'1 repas et qu'en plus, heu, tu sais, heu, il mange pas trop de légumes. S'il mange des légumes, c'est d'une certaine façon, et cetera. Ça veut dire que ça va être tout le temps la même chose. Dans mes repas à table, il y aura toujours une salade, heu, une grosse salade avec, heu, des avocats, du fromage, des tomates, des concombres et, heu, des protéines que ce soit du saumon ou du poulet et exactement et à côté il va y avoir un plat du coup avec protéines et, heu, les féculents. Donc finalement, hem, quand je fais mes courses c'est quand même la même, je vais prendre par exemple, 2 paquets de riz qui vont passer dans le mois, 4 paquets de pâtes qui vont passer dans le mois, heu, à peu près 4 à 5 kilos de pommes de terre, qui passent dans le mois. Et, heu, surtout nous sommes de très très très gros consommateurs d'œufs.
Ouais. Mmh mh. Vous avez vos habitudes. Mmh mh. D'accord. OK. Ah oui. Donc ça y va les plaquettes, hein.
Et ça ça y va les plaquettes. Je, heu, on est dis-toi que, on est à peu près 40 œufs par semaine minimum.
<chuckles> Ah ouais. D'accord.
C'est énorme.
Mais, pour le coup, heu
Là, de cette <chuckles>
Parce qu'il y a un socle de base, ça, je le comprends. Mais est-ce que tu te fais peut-être, heu, je sais pas des des menus à la semaine? Parce qu'il y a des familles qui le font. Par exemple, heu, voilà, cette semaine, lundi, on mange ça, mardi, on mange ça et ça, ça leur permet de gérer justement la quantité achetée.
Mmh. Mmh. Il fut un temps, où je le faisais et je le fais plus parce que j'y vais un peu plus au feeling, mais, heu, en fait, j'ai remarqué que ça s'est tellement ancré dans nos routines que, hem, on fait vraiment les dates au même moment, heu, les courses, heu, aux mêmes dates, pas tu vois, je sais qu'on va on va faire les courses début du mois et je vais refaire un appoint a avant la fin du mois, tu vois? De p de d'une vingtaine, 30 € de courses, heu, par rapport au fromage, la crème fraîche ou autre qui peut me manquer. Mais c'est vrai qu'on consomme tellement pareil. C'est incroyable de se dire c'est tellement ancré en nous qu'on arrive à faire vraiment ce qu'il faut pour le mois.
Oui. Mmh mh. Ouais. OK, donc il y a un certain automatisme qui s'est installé, quoi. OK et donc par rapport à à cette organisation-là qui est maintenant automatique, est-ce que tu constates des différences par rapport à, bah, du coup, avant où tu étais moins organisée? D'un point de vue gaspillage justement? Est-ce que tu dirais que tu gaspilles moins, plus?
Exactement. Carrément. Mais carrément, je gaspille beaucoup moins. Mais déjà, il y a quelque chose qui a changé, c'est que j'achète beaucoup moins d'aliments transformés. Donc, heu, ça fait, heu, tu regardais avant, tu pouvais trouver, heu heu, des tagliatelles fraîches, des gnocchis, des raviolis. Heu, tu tu te plein de des fois des j'achetais des conserves, heu, tu sais, de de l <clicks tongue> raviolis-là, tu sais, heu, les Panzani, acheter des trucs comme ça. Ça ne rentre plus dans mes placards. Heu, c'est-à-dire que, maintenant je fais quasiment tout, tout maison et je g je gaspille mais beaucoup moins. Après, voilà, il faut être consciente que, heu, ça prend quand même, heu, hem, 1/2 heure, 45 minutes dans ma journée pour justement l'organisation du repas. C'est très très chiant pour moi de choisir tous les jours «Qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi ce soir?» On mange quoi parce qu'à chaque fois, il me dit: «Ce que tu veux» et moi je suis frustrée parce qu'on peut pas manger ce que je veux. Parce que moi, si on mange ce que je veux, on mange une purée de petites pois et du poisson pané. <laughs>
Oui. Oui. <chuckles> Ah ouais. Donc moins, mmh. <chuckles> Ouais, c'est pas forcément ce qu'il mange, lui, j'imagine.
Exactement, tu as bien compris. Donc heu, finalement des fois je fais même, hem, j'adapte selon, heu, lui un plat et moi un autre. Par exemple, moi je mange sans gluten, ça veut dire que déjà que quand je fais des pâtes, ben il y a ses pâtes et il y a mes pâtes et ça c'est hyper chiant, par contre.
Mmh mh. Ouais, donc c'est vrai que c'est une organisation un peu différente. OK. Mais alors pour le coup tu sais on parlait d'applications tout à l'heure Too Good To Go, et cetera. Hem, que penses-tu du concept, heu, HelloFresh par exemple?
Exactement. Eh beh, tu sais que j'utilise HelloFresh! Alors j'ai fait 2 commandes et bon, la la 1re ça s'est super bien passé, la 2e c'est 100% de ma faute, j'avais pas choisi le menu, c'est-à-dire que, heu, j'ai pas pu finir la totalité, heu, de ce qu'ils m'avaient envoyé parce que c'est pas des choses que je mangeais particulièrement, ils m'ont envoyé des champignons, je mange pas de champignons, heu, ils m'ont envoyé des des trucs un peu spè des épinards, je ne mange pas des épinards donc, voilà. Mais sinon à part ça franchement j'ai trop aimé ce concept parce que tu reçois finalement la quantité pour ta semaine et logiquement si tu fais bien, tu as pas de restes
D'accord. Mmh. Oui. Oui, don
tu as pas tu tu as pas tout consommé dans la semaine. Après, c'est un coût et malheureusement c'est pas accessible à tout le monde à part quand tu as des offres où là, c'est super intéressant, mais quand tu le fais sur la durée, tu peux pas forcément mettre 60 euros, heu, dans l'alimentaire par semaine, sachant que du coup je suis obligée de prendre des trucs végans et qui va me manquer tout ce qui va être protéine brute animale, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que d'un point de vue rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas d'un point de vue, heu, gaspillage, heu, le contrat est rempli, quoi.
Ouais. Mais exactement. Franchement c'est super intéressant. D'ailleurs, heu, il y a même, heu, tu sais un moment mon mari travaillait en déplacement et heu, comme il travaillait de nuit, j'essayais de le soulager et là, je lui faisais du batch cooking pour la semaine, je sais pas si t'en as entendu parler?
Ouais, sympa. Ouais.
Et ça, beh c'était génial parce que le week-end quand il rentrait toutes les tupperwares étaient vides parce qu'en fait je lui faisais 1 jour 1 boîte et hem, et ça permettait de, vraiment gagner du temps. Même moi dans la semaine du coup, je faisais pour moi et c'est un gain de temps de fou parce que certes le dimanche après-midi j'allais passer 3 à 4 heures en cuisine, mais par contre tous les jours de la semaine, j'avais je passais juste au micro-ondes.
<chuckles> Mmh mh. Ouais, mais pas la semaine. C'est ça et puis c'est une bonne façon aussi de, bah recycler les aliments qui n'ont pas été utilisés par exemple, heu
Mais oui, et puis quand tu as des restes, tu fous au congélateur!
pendant la semaine, ouais. Mouais, c'est vrai, c'est une bonne alternative aussi. Effectivement.
Mmh. Bah ouais, moi je mets, heu si il me reste des lasagnes, je vais pas la jeter, on va pas la manger, je la fous dans un tupperware, je mets la date et je le mets au congélateur. Et puis un soir où j'ai la flemme ça fait plaisir de manger de la lasagne. <laughs> Et ça évite de commander, tu vois on est encore dans, <chuckles> heu, le gaspillage d'argent et on évite le gaspillage alimentaire.
<laughs> Ouais, bah encore c'est ça. Ouais, c'est un c'est un gain sur tous les points, pour le coup.
Ben, donc c'est des petites choses en fait, je pense au quotidien, il faut quand même avoir, heu, une organisation mais qui vient petit à petit, et surtout, faut pas se culpabiliser si on n'y arrive pas, parce que j'ai mis quand même plusieurs années à réussir à et encore même là aujourd'hui je suis pas, heu, au max, heu, de ce que je peux faire, tu vois?
Ouais. C'est déjà très bien, mais c'est à force de pratique en tout cas que tu dirais, heu, que les choses s'installent, heu, gentiment, quoi?
Mmh mh. C'est exactement ça.
OK. Bah ça c'est clair, hein. Bah écoute merci pour toutes ces précisions, hein, pour le coup.
Eh beh, écoute avec plaisir et puis, heu, on peut-être à une prochaine fois pour discuter d'autres petites astuces que j'aurais trouvées d'ici là sur le gaspillage alimentaire, écoute.
<chuckles> Ça marche, à bientôt.